Iya baik sekali sih Kak kalau saya dengar-dengar memang kamu kayaknya betul-betul sangat, konsisten ya dan sangat, eee, apa namanya percaya sekali dengan dengan, eee, praktek ya praktek, eee, keimanan ya praktek religiusitas itu dan memang, eee, apa namanya saya juga, mmm, bisa salut ya saya salut sekali dengan kamu dan memang itu benar sih tepat sekali bahwa apa namanya dem melakukan kebiasaan dengan shalat yang 5 waktu tadi yang wajib itu itu adalah betul-betul sebagai juga bentuk untuk mendisiplinkan sebenarnya diri gitu Kak ya, eee, secara eksternal ya Kak ya dan kemudian juga pastinya mempunyai efek, mmm, spiritualitas, eee, dan itu kamu sudah tepat sih sebenarnya cuman mungkin ya, kalau saya bisa, eee, ini saran saya belum tentu juga bisa bisa langsung, eee eee, apa namanya, eee, relate ya dengan dengan dengan yang kamu alami cuman mungkin gini Kak, pernah ndak ya kamu menganggap bahwa gini, eee, sepanjang yang saya bisa lakukan yang wajib duluan, kenapa tidak kamu mencoba kamu konsistensi aja dengan yang wajib itu dari sisi waktunya aja dulu tetapi kan gini, kan selalu ada juga batasan, eee, apa namanya, eee, dalam melaksanakan, eee, kewajiban itu kan ada batasan-batasan gitu kan Kak ya kalau tertinggal nanti bisa diqodho mungkin atau bisa dijamah atau bisa di apa, sepanjang kalau saya sih ya mungkin saran aja, sepanjang itu tidak menjadikan kebiasaan dan kamu tidak mencari-cari alasan, toh kalau alasannya adalah pekerjaan kamu yang kamu tidak bisa hindari atau misalnya waktu yang tidak cukup kan, nanti kamu bisa menimbang-nimbang aja gini loh Kak misalnya dari sisi kehidupan bahwa kan, eee, agama itu kan, eee, dinamis juga gitu loh ya dalam artian Tuhan itu kan, eee, intinya dari shalat itu kan adalah mengingat Tuhan ya dzikir ya jadi kalau bisa jadi kamu mungkin bisa mulai menerapkan bahwa iya, kalaupun misalnya saya 1 atau 2 kali meninggalkan shalat bukan tidak tepat pada waktunya tapi bukan berarti saya meninggalkan ini dan ndak usah menyalahkan diri kamu gitu Kak sepanjang, dzikir yang tadi itu jalan terus gitu loh Kak <chuckles> gitu kamu pernah gak mencoba me me-relate-kan itu jadi praktek ibadah kamu itu kamu relate-kan dengan dzikir keseharian kamu jadi meskipun kamu bekerja kamu dzikir terus jadi itu minimal ada kompensasi kalau kamu telat, tidak shalat pada waktunya iya gitu <chuckles> gimana, Kak?
Repot iya. Iya. Iya kan? Iya betul. Iya iya boleh boleh boleh. Iya iya. Ya? Oh oke. Kayak Iya betul. Betul betul. Iya betul. Betul. Iya betul. Mmm, mmm oke oke oke. Oke oke oke. Tepat waktu oh oke, oke oke jadi mungkin lebih ke lebih ke mencoba tidak menyalahkan diri sendiri dulu nih kalau misalnya tidak bisa membangun keseharian itu gitu. Oke terus nanti ditambah dengan dzikir oke oke terus Kak kalau misalnya gini Kak kalau misalnya aku pakai journaling gitu loh Kak untuk membiasakan aku bisa sehari-hari misal kayak oke aku misalnya ada kegiatan pagi ini harus makan pagi siap jam segini, pake waktu waktu itu masuk akal gak ya Kak? Atau pakai alarm deh gitu?
Iya. Betul betul. Iya. Iya. Iya iya.